Hımm. Evet yani bir nevi, eee, bu söylediğin de doğru. Çünkü, eee, bazı şeyler için harekete geçmek gerekiyor yani kısaca deyimiyle, değil mi? Eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Harekete geçmezsen daha da zorlaşıyor, tabii ki yani başa çıkmak bu stresle.
Evet, evet, evet, ve bu biraz da şeyle de alakalı mesela harekete geçtiğimizde zamanı da çok iyi yönetiyoruz. Zamanımızı çok iyi kullandığımızda, dediğim gibi anda daha çok kalabiliyoruz. Eee, anın kıymetini bilebiliyoruz. Böylece zihnimiz, ne geçmişte ne gelecekte fazla takılı kalmıyor. Bu da bence aslında, ııı, stresi azaltmanın önemli yöntemlerinden biri olabilir.
Hı hı. Hı hı. Doğru doğru. Doğru. Tabii tabii. Hı. Hı hı. Hı hı. E, tabii ki kesinlikle yani burada, hani, her şey kötü olacak gibi böyle kendini panik yaptırmadan, hani, genel düşünceleri bir sorgulayıp yerine daha dengeli düşünceler koyabilirsin. Hani, hani, şöyle çözebiliriz, böyle çözebiliriz. Tabii ki, hani, bu birazcık da mental güç gerektiriyor. Hani, tamamen herkes bu şekilde ilerlemeli demiyorum ama, hani, eee, eninde sonunda en azından, eee, stresin artmasından ziyade, hani, bu şekilde bir yöntemle azaltılabilir en azından.
Sen ne diyorsun? Hı hı. I hı. Hı hı. Hımm. Evet. I hı. I hı. I hı. Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Ya son dönemlerde, ııı, bir de şu var. Bakıyorum, hani, ııı, ülkelerdeki ekonomik krizler, insanların geçim sıkıntıları vs. bu da çok fazla strese yol açıyor. Böyle insanlar sanki, barut gibi böyle patlamaya hazır gi yani çok gerginler. Emm
Hı hı. I hı. Yani iş yükü Tabii tabii tabii. İnanılmaz bu şekilde söylediğin doğru yani. Eee, hani, ülkelerdeki ekonomik durumlar, iş sorunları, yani yukarıdan gelen sana baskılar, üstlerinden patronundan olabilir, aile baskıları olabilir. Hani, bunlar ya da şey özellikle, hani, stres şeyde bence en büyük baş gösteriyor. Yetersiz kalmak, hani, mesela aile içinde yetersiz hissetmek ya da kendi hayatın için, hani, yetersiz hissetmek, hani, yetmiyor, daha çok çalışmam lazım diye diye kendini böyle stres yaptırıp tüketebiliyorsun bazen de. Hani, bundan dolayı aslında çevrende sana destek olabilecek birileri olursa, aaa, tamam, hani, ben zora düşersem bu kişi bana destek olacak. Eee, bu kadar stres olmama gerek yok, yanımda dostlarım var diyerek, hani, birazcık da olsa kendini sakinleştirebiliyorsun.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. I hı. Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. I hı.